Banyak sih, sebenarnya cuman yang heeh, cu banyak cuman, eee, ya lagu-lagunya sih, agak mirip-mirip kayak lebih ke jaz-jaz, gitu sih.
Jadi penasaran saya. Apa, tuh? Oh, jadi tuh, lofi tuh lagu-lagu jaz, gitu ya? Lagu lagu yang mellow-mellow, gitu ya? Oh.
Tapi mus lebih musti ke Heeh, kayak instrumental gitulah heeh, instrumental gitu.
Oh, kayak gitu. Heeh heeh heeh.
Mhm. Tapi emang tapi emang betul-betul kayak enak aja sih, kalau didengerin, kalau misalnya untuk saya, ya. Jadi lebih kedengarannya emang santai, terus, mmm, bawaannya sebenarnya nggak mellow cuman, eee, enak aja gitu mood-nya, kayak
Mhm mhm. Mhm. Oh, karena jadi mungkin, eee, menjadi, mmm, tentram ya, Mas, kalau kalau mau mendengarkan. <laughs>
Mmm, mhm. <laughs> Tenteram, mmm, betul betul. Mmm, terus kalau misalnya tentram ba kayak dihipnotis pakai lagu itu ya, jadi langsung tenteram, gitu. Terus kadang sih, suka nonton YouTube jugalah, sambil nonton series yang ringan-ringan, biasanya kayak gitu. Jadi nonton series ringan atau, mmm, nonton YouTube acara kulineran sambil ngemil. Itu sih, favorit saya sih, kebanyakan.
Istilahnya tenteram banget, ya. <chuckles> Iya. <chuckles> Oh, iya. Oh, gitu, mmm, mhm? Hmm. Oh, gitu. Mhm. Oh, gitu tapi kalau misalnya nonton kulineran itu, maksudnya, eee, yang kayak, eee, blog blog, eee, tentang mereka makan di tempat atau kayak MasterChef si Gordon Ramsay yang marah-marah nih, Mas?
Mhm mhm. Iya iya. Di di heeh, makan-makan di tempat gitu, maksudnya, mereka tuh kuliner ke kota mana atau ke negara mana, baru, eee, apa, mereka makan sambil ngenalin makanannya, gitu. Kayak inilah, kayak
Oh. Heeh. Heeh heeh. Oh, gitu. Saya tadi sih kepikirannya, kalau misalnya Masnya nonton Gordon Ramsay yang marah-marah bukannya malah tambah stres ya? <laughs>
<laughs> Iya, kalau itu mah tambah stres jadinya.

Iya game online, betul betul.
Mmm. Heeh, seru juga, tuh, kayaknya, kalau misalnya emang lagi nggak ada event atau apa kayaknya, mmm, enak juga, ya, maksudnya ngerjain daily doang gitu.
Gitu, sih, heeh. Mhm, bener bener. Nggak ngerjain daily sih, tapi lebih apa, ya, lebih karena memang, eee, apa, sih, kalau misalnya udah level tinggi itu kalau misalnya ngebunuh monster itu, monsternya, kan, levelnya di bawah saya semua, tuh, misalnya. Nah, jadinya lebih gampang jadi kayak cuman se kalau misalnya saya jadi ngambil subclass-nya ini, eee, pemburu hunter ya, misalnya, nah itu kayak cuman sekali sekali a eee, cepaw gitu, kan, eee, apa panah gitu, langsung mati gitu. Itu, nggak ngasih apa-apa sih, nggak ngasih loot, nggak ngasih experience. Tapi, kok, kayaknya lucu aja jadi kayak lucu-lucuan aja jalan-jalan di eee, apa, dunia dunia game itu. Gitu, sih, iya.
Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mati gitu? Oh, oh Mhm mhm mhm mhm. Oh, iya, sih, iya, sih. Kebayang, sih, kayak misalnya kalau pengen nyantai itu, kan, dengerin eee, biasanya kalau, eee, background musiknya game-game online itu, kan
Heeh. Dengerin musik, mhm mhm. Mhm mhm.
Enak-enak, kan, background musiknya biasanya. Heeh.
Enak-enak, iya, tapi sama saya suka dimatiin, sih Mas, soalnya lama-lama kayak repetitif gitu kan kayak berulang-ulang, <laughs> jadi sama saya suka diganti, eee, musik sendiri, playlist sendiri, heeh, atau sama sekali nggak nyalain musik biasanya jadi ngedengerin efeknya dia jalan aja misalnya di atas pasir, jalan di atas rumput, sama suara senjatanya gitu, sih. Nah itu sama, sih, juga bikin nyaman, sih.
Ganggu. <laughs> Heeh heeh. Yang lain, gitu. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm, <tsk> oh, iya, sih. Heeh. Heeh. Kadang emang iya karena emang sering sering juga gitu, ya, dengerin lagunya apalagi, ka kan, online hampir tiap hari itu dengerin lagu yang sama kayak yang bosen juga gitu. Kayak saya misalnya main Genshin, kan, Genshin lagunya emang enak-enak iya, Genshin Impact. Emang lagunya enak-enak, kan, tapi, ya, memang kalau kayak
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Betul. Heeh heeh. Genshin Impact itu, ya, kalau nggak salah, ya? Ah.
tiap itu diulang-ulang, tuh, kayak emang kayak lumayan ganggu gitu, padahal, ya, kita juga pengen fokus ke si mainnya juga, kan.
Ah, iya iya iya.

Wah, asik tuh, Mas. <laughs> Kebetulan di game yang saya ini jarang ini sih, jarang orang Indonesia, kebanyakan orang Spanyol, orang orang Jerman, orang Belanda iya, jadi kalau ketemu orang Indonesia tuh, pernah sekali banget sekali banget tuh langsung mhm.
Heeh. Heeh, jadi Mhm mhm. Oh. Heeh, tapi Heeh heeh, itu kayaknya emang game ini ya, keluaran sana ya? Atau gimana sih?
Iya, keluaran keluaran, bukan keluaran Indonesia weh bukan keluaran, eee, Amerika, keluaran Spanyol sih kalau nggak salah. Iya, jadi pas ketemu orang Indonesia, hai hai hai gitu, langsung langsung kayak heboh sendiri gitu. <laughs>
Heeh heeh. Heeh heeh. <laughs> <laughs> Karena emang langka banget, ya.
Iya. Heeh, nah terus tadi kalau Masnya itu game yang, apa, yang bikin santai itu tadi kan Genshin Genshin Impact, gitu ya. Nah itu kata Masnya karakternya bisa milih eh kalau misal orang-orang pengennya milih yang bagus, emang itu nggak bisa milih sendiri Mas, karakter yang
Heeh, heeh. Kalau, sebenarnya kalau udah dapet bisa, misalnya kak mmm
Hmm.
apa, mmm, misalnya kita udah dapet 20 karakter, nah kita tuh ya udah aja, kita bisa milih dari 20 karakter itu, siapa yang bakal kita, eee, masukin ke tim untuk, mmm, exploring, eee, atau misalnya menjelajah beberapa tempat, gitu. Jadi emang 1 karakter tuh masing-masing karakter tuh punya kelebihannya masing-masing, tinggal kita pinter-pinternya aja untuk makainya, gitu.
Iya. Waduh, heeh heeh. Oh, gitu. Oh.

He
Kayak inilah, kayak Marquins, Marquins Show nggak kayak atau enggak kayak, the best, eee, review, good show, eee, the best, food review, show nah itu salah satu yang suka saya nonton sih, mhm, mereka kemana-mana, dan makanannya tuh, heeh, iya, dan kayaknya tuh makanannya itu memang apa ya? Mmm.
Apa tuh? Mmm. Mhm. Oh iya iya itu di mereka kemana-mana ya? Oh, seluruh dunia, maksudnya? Oh.
Iya kayak lebih, mmm, lebih ngeeksplor banget lah.
Apa? Oh iya iya oh wah.
Jadinya kemana-mana gitu.
Tapi kalau saya nonton kayak yang, eee, apa sih video video tentang kuliner seperti itu saya suka jadi ngi ngiler sendiri sih Mas, jadi <laughs> apalagi kalau misalnya lagi laper nonton yang seperti itu waduh langsung kayaknya, pengen segala macem dimakan nih. <laughs>
Mmm, mhm. <chuckles> Heeh heeh. <chuckles> Mhm, kalau misalnya saya juga gitu jadinya kayak emang lapar, jadi lebih, aduh pengen banget gitu makan-makanan itu apalagi kalau misalnya pas nonton, episode di Meksiko kan, apa yang taco-taco gitu, duh kayaknya enak banget sih, mmm, saya belum pernah, sampai saya penasarannya di sini tuh, di kota saya tuh ada gak sih yang jualan taco gitu? Eee, yang emang kayak mirip-mirip kayak yang di video itu.
Heeh heeh. Mhm mhm, waduh mantap sekali, heeh heeh. Heeh. Heeh. Iya, oh gitu ya berarti harus nyari, nyari restoran Meksiko ya berarti ya kalau gitu?
Pokoknya mah niat nyari gitu. Heeh, mhm mhm, tapi emang jarang sih di sini jadinya emang, susah juga dan kayaknya jauh jaraknya.
Heeh. Mhm.